بُصّ، أنا عندي مشكلة بقى لي فترة هي بصراحة م مضايقاني بشكل جامد أوي وعاملة لي مشكلة نَفْسيّة، ومحتاج مساعدتك ونصيحتك بصراحة بشكل كبير يعني. الم المشكلة باختصار هي إن أنا بقيت بسبب الsocial media وبسبب ال ال إن أنا الموضوع بقى سهل أوي إن إحنا نشوف آآ حياة الناس حوالينا، فما أعرفش ليه بقيت دايمًا أحِس إن أنا أمّا بافتح كده مثلًا عن الInstagram والّا على الFacebook والكلام ده، ب ب باشوف ناس مثلًا منزِّلة صورها بعربية، صورها ب آآ في شقِّتهم، ناس بتتجوِّز، ناس بتعمل، ما أعرفش ليه باحِس إن أنا بقيت متأخّر أوي، يعني باحِس إن أنا متأخّر عن جيلي وعن صحابي، لإن هو أغلبية الناس اللي بتنزِّل حاجات وباشوفها وباتأثّر بيها بيكونوا ناس في سِنّي وف يعني قريبين منّي وفي دايرتي. فباحس إن أنا متأخر، باحس إن هو ليه مثلًا الناس دي عاملة كده وأنا مش عامل كده؟ يبقى أكيد أنا في في عيب فيّا، فإزاي إزاي أ أبطّل أعمل المقارنة دي وإزاي أخرّج نَفْسي أصلًا برّه المقارنة، وأبتدي إن أنا أرضى بال اللي جوايّا؟ هو طبعًا كلمة الرِضا دي كلمة مش سهلة خالص يعني، فعايز نصيحتك، إزاي أعمل إزاي أرضى بالحاجة اللي في إيدي؟
صحيح. آآ، آآ يعني هو أنت بتفكّر حاليًا في موضوع إن أنت بتقارن مع الآخرين، وإن أنت عايز توقَّف المقارنة ديّة. ال الموضوع يعتبر آآ بالنسبة لك موضوع أو تحدّي، لإن أنت بتحُط نَفْسك في وَجه المقارنة مع الآخرين، ممكن يكونوا في سِنّك أو ممكن يكونوا أصغر منّك، فأنت شايف إن هم وصلوا وحاجة وصلوا ليها، وأنت لسّه محلّك سِر. فده بالعكس ده آآ المفترض إن هو بيعطيك قوة ويعطيك صلابة ويعطيك تحدّي، إن أنت تتحدّى نَفْسك، إن تستخرج كل ما عندك من إمكانيات عشان تقدر تِواكِب الموجود وعشان تِواكِب الحاجات ديّة، لازم يكون بعض الحاجات الموجودة في حياتك في التنظيم، في الخِطَط، الحاجات ديّة. بس قُل لي يعني أنت آآ مبدئيًا الملاحظة ديّة بدأت معاك من إمتى أو بدأت تحِس بيها من امتى؟